Ờ, bạn ơi, ừm, mình mới được một cái học bổng để mình đi du học á bạn. Xong rồi là mình cũng chỉ mới có vừa qua bên cái đất nước này thôi, nhưng mà ban đầu thì mình rất là háo hức luôn, kiểu như là, mình rất là mong chờ khi được đi du qua một cái đất nước mới nè, xong rồi được gặp bạn bè mới, được trải nghiệm mới á. Nhưng mà tới lúc mà mình được qua bên này rồi á, thì mình mới bị vỡ mộng bạn, kiểu như á là, trước khi mà mình tận hưởng được những cái thứ đó thì mình phải bước qua một cái rào cản, mà cái rào cản này cực kỳ lớn, đặc biệt là những người mà mới vừa đi ra nước ngoài mà gặp một cái cái tình trạng đó là cái cái ngôn ngữ mình chưa thành thạo á bạn. Thì thật s là đó, là mình trước khi mà qua đây á thì cái tiếng cái tiếng nói của mình á, nó không có được, ừm, ổn cho lắm, nó chỉ là một cái mức độ, ưm, tầm trung thôi, và chỉ là để mà mình đi thi lấy chứng chỉ là chính, chứ mình cũng chưa có có thực chiến bao giờ với lại những người bản xứ á bạn. Thành ra là khi mà đi qua đây rồi á, nó rất là khó khăn đối với mình luôn, thậm chí á là những cái người mà họ nói cái tiếng ở đây nè, mình cũng bị choáng ngợp luôn mà, mình không biết phải phải nói như thế nào và không biết diễn tả làm sao, v và người ta nói thì mình cũng không hiểu gì hết cả. Thành ra là mình cũng đang rất là bối rối, rất là lo lắng về cái vấn đề này luôn, hổng biết là bạn có lời chia sẻ hoặc là lời tư vấn nào cho bản thân mình trong tình trạng này, được hông? Ừm.
Ừm, đúng rồi. À, mình hiểu. Rồi, mình hiểu. Ừm. À. À. Ờ, thì cái vấn đề của bạn thì mình nghe là mình hiểu được cái khó khăn của bạn đang trải qua, thực sự nó rất là khó khi mà cái vốn từ vựng cái ngôn ngữ ở cái quốc gia đó thì mình không có quá thành thạo, có đúng hông nè? Ừm, vậy thì, ừm, thông thường á thì với những cái tình huống nào nó sẽ khiến cho bạn, kiểu như là, bị choáng ngợp trước cái việc là mình phải sử dụng cái ngôn ngữ mới như vậy, rồi trong cái lúc mà bạn học hay là trong cái khoảng thời gian mà bạn, ờ, ờ, trao đổi có người dân bình thường thôi?
Đúng rồi, đúng rồi, rõ ràng. Ừm, hiểu. Thực ra là nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ luôn á bạn. Cái đầu tiên á, nó là cái trong lớp học của mình, thì bạn biết rồi thầy cũng là thầy, ừ, người bản xứ mà, tại vì mình là đi du học Trung Quốc cho nên là nói một cái tiếng nó cũng khá là khó á bạn. Cho nên là khi mà mình đi qua bên đó rồi mình thấy là cái phương ngữ của của Trung Quốc nó cũng nhiều nữa, nó hông chỉ là một cái giọng nói phổ thông đâu mà nó còn có rất rất là nhiều cái, ừm, cái giọng địa phương nữa. Thành ra là kể cả dù là mình, ờ, đã không đã đã rất là tệ trong việc mà học tiếng tiếng Trung rồi, nhưng mà cái thầy nói lại là một cái, ưm, dạng ngôn ngữ giống như phương ngữ á, ờ, giống như giọng miền Trung chẳng hạn, ờ, nó rất là khó, xong rồi thêm nữa đó là một cái nhóm bạn cùng học với mình cũng toàn là người Trung Quốc không. Thành ra á là mình bị gần như là đi vô lớp đó mình không hiểu bất kỳ một cái thứ gì đó bạn, cảm giác như là mình rất là lạc lõng, mình không có thuộc về nơi này, mình rất là hoang mang luôn. Đó là trong lớp học mà còn thậm chí là đi ra bên ngoài nha, thì mình cũng muốn thấy một cái món ăn nào đó ngon á, ờ, thấy một ăn món ăn nào đó mình muốn ăn, nhưng mà kh mình tới và mình nhìn xong rồi mình hông biết phải nói như thế nào diễn tả làm sao cho họ hiểu. Cũng như là thiệt sự rất là nhiều thứ rồi là <tsk> giao tiếp bình thường rồi những cái, những người người bình thường quán ăn, ư, sinh hoạt rất là bình thường hàng ngày, gần như là mình gặp rất là nhiều cản trở luôn á bạn, cho nên là mình rất là lo lắng trong vấn đề đó luôn á. Ừm.
Ừm, mình hiểu. Đúng rồi. Yeah. Ừm. Yeah. Muốn mua à? Ờ. Khó, ờ. Mình hiểu, ừm. À, mình hiểu cái vấn đề bạn đang gặp, thực sự nó rất là khó khăn trong cái quãng thời gian đầu và chưa kể là cái ừm, môi trường mà bạn đang gặp phải thì lại là có nhiều người, thì hình như Việt Nam mình thì sẽ, gọi là, cái ngôn ngữ địa phương đó, đúng hông nè? Đấy, rồi, vậy thì, ừm, nếu như mà, ừm, tính kỹ lại thì không biết là bạn đã qua cái nước sở tại là Trung Quốc đó được bao lâu rồi?
Đúng, Đúng rồi, đúng rồi, chính xác bạn. Ờ, mình cũng mới chỉ vừa qua đây, à, tầm 3 tháng ấy bà, chứ chưa có lâu. Ừm.
À, vậy là khoảng thời gian nó cũng tương đối ngắn nên là cái câu chuyện mà bạn chưa có thích nghi được thì mình cũng hiểu được cái vấn đề đó. Vậy thì ngoài cái việc là giao tiếp với, ơ, ưm, thầy cô nè, à, bạn bè và kể cả cái việc là, à, sinh hoạt hàng ngày khi mà bạn đi mua sắm á thì, <sniffs> ừm, bạn có quyết định là sẽ đi làm thêm hay là, à, sẽ tìm những cái cộng đồng nào đó để mà có thể là hỗ trợ mình trong cái việc là, à, giúp mình có thể thực hành cái việc nói chuyện nhiều hơn hông?
Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, hiện tại á bạn là ở bên Trung Quốc này nè, nó sẽ không có cho mình đi làm thêm á, đó. Thì gần như là nó cấm luôn cái việc mà du học sinh đi làm thêm ở đây luôn á bạn, du học sinh qua đây á, chỉ có được là đi học thôi, thì thành thử ra là dù bản thân mình rất là muốn để mà mình đi giao tiếp nhiều hơn, rồi đi gặp nhiều người hơn, đó, nhưng mà mình thì không thể làm được điều đó, tại vì nếu như mà làm điều đó thì mình sẽ bị bắt, xong rồi mình bị trục xuất về nước, thì đó gần như là mình không thể. Cái thứ hai nữa đó là, ừm, về có tìm kiếm một cái cộng đồng nào đó hay không? Thì tại vì hiện tại mình cũng chưa có tìm được một cái động cộng đồng nào mà có thể giúp mình, tại vì mình mối quan hệ của mình chỉ xung quanh cái trường của mình đang ở thôi á, mà cái trường của mình thì cũng toàn là những cái người ở trên khắp cả thế giới luôn, những cái đất nước khác đều quay đây để mà học hết trơn, và cái đi ra ngoài thì họ là là sẽ gặp những cái người Trung á và rất là ít, khiếm khi nào mà mình có cái cơ hội được gặp người Việt ở đây bạn. Ừm.
À. Ừm, hiểu. Ừm. Đúng rồi. À. Ừm. Rồi. Rồi. Rồi, ô kê, cũng hiểu, thực sự nó rất là khó khăn với bạn ha. Rồi, ừm, vậy thì nếu như mà để mà nói về cái quá trình mà ngày trước mà bạn học, ừm, ừm, cái ngôn ngữ Trung Quốc để mà, ừm, bạn đi sang Trung Quốc để mà du học ấy, thì, ờ, trước đó thì bạn sẽ học theo cái, kiểu là, học bài bản theo trường lớp hay là bạn tự học ở nhà, trong cái trường hợp là với cái ngôn ngữ này?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Hồi đó thì gần như là 90% là mình tự học á bạn. Mình tự học thông qua những cái bài giảng ở trên mạng á, mình tự học thông qua những cái phương pháp mà do bản thân mình thấy phù hợp thôi. Chứ còn á, hồi đó tới giờ là mình rất là ít khi nào mà mình học thầy, học cô hay là học một cái giáo trình nó bài bản á. Và mục đích của mình hồi đó mình học là chỉ đơn giản đó là đạt được một cái chứng chỉ, chứng chỉ tiếng Trung á, nó nhất định để mà mình, ờ, có thể đi qua bên này được thôi chứ mình không có nghĩ tới trường hợp sâu xa là phải hiểu nó thực sự rõ ràng cũng như là thực chiến nó, ờ, nó rô bây giờ mới qua nó rất là khó khăn. <laughs>
À, tự học. À, mình hiểu. Ừm, thực sự nó cũng mất rất là khó, tại vì cái câu chuyện mà học để mà lấy chứng chỉ về cái việc mà, à, sử dụng nó trong cái giao tiếp hàng ngày thì đó là hai cái, gọi là, hai cái trường hợp nó tương đối là khác nhau rất là nhiều, đấy. Rồi, ừm, thì, ừm, thực tế thì si sau khi mà nghe cái câu chuyện và cái vấn đề mà bạn đang gặp phải ở đây á thì thì mình thực sự là rất là đồng cảm với bạn, tại vì mình cũng đã từng trải qua cái thời gian nó tương tự như vậy, đấy, nên là mình rất là đồng cảm, đấy. Thì để cho cái vấn đề này nó sớm được khắc phục á thì, à, đầu tiên bạn phải cần, gọi là, ờ, ừm, có những cách mà để mà ứng xử tức thời những cái câu hỏi đơn giản, những cái xã giao đơn giản ở cái khu vực đó, để mà có thể là giúp cho bạn là, ờ, mau chóng hòa nhập với cái môi trường ở đó hơn, đúng hông nè? Ví dụ như là, ừm, những cái câu hỏi nè, rồi kể cả những cái câu chào hay là những cái câu nói, gọi là, những cái câu nói phổ thông hàng ngày, ví dụ như là hỏi thăm sức khỏe hay là, à, hỏi nhờ giúp đỡ chỉ đường, chỉ đến quán xá hay là chỉ đến siêu thị, chợ, chẳng hạn, đấy. Thì mình nghĩ là cái việc đầu tiên bạn nên làm là tìm hiểu về những cái câu giao tiếp xã giao, gọi là, ờ, đơn giản nhất trong cái đời sống hàng ngày, để nó dành cho cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thì đó là cái điều mà bạn cần nên phải ưu tiên đầu tiên. Đấy.
Đúng rồi. Thiệt À, vậy hả bạn? Rồi. Ừm, mình Ừm, ừm, ừm. À. Rồi, thì cũng hiểu. <laughs> Thật ra
Ừm, rồi, tiếp theo á thì, ừm, bạn có thể là tiếp cận với những cái thói quen nó đơn giản, nó nhỏ hàng ngày, thì như bạn cũng đã có chia sẻ đó
Ờ.
Thì, cơ ví dụ như là trong những cái trường hợp mà bạn khi mà bạn đi đi đi đi học về hay là trong những ngày bạn nghỉ và đi dạo mà, ừm, thấy những cái món ăn mà nó khiến cho bạn muốn mua nhưng mà thực sự là bạn không muốn biết cái cách để mà, gọi gọi là, ờ, có thể là gọi nó là món gì hay là muốn mua nó phải mua như thế nào á, thì, ừm thay vì việc mình cần phải biết chính xác cái món đó là như thế nào thì mình có thể dùng những cái đại từ chung chung. Ví dụ như là bạn có thể tìm những cái câu tương tự, kiểu như là, ờ, "Món này bán như thế nào ạ?" hay là "Giá thành món này như thế nào?" và, à, "Cái cách sử dụng món này như thế nào?" chẳng hạn. Có nghĩa là mình sẽ không phải đề cập trực tiếp vào cái món đó để mà mình có thể là mình nói một những với những cái từ đại từ chung chung như vậy, thì cái người nghe họ cũng sẽ dễ dàng để mà có thể là, à, biết được, ừ, chắc đây là một cái người, à, ngoại quốc nên là người để để đó, đúng rồi! Nên là họ cũng sẽ có cách để mà họ diễn giải cho mình một cách dễ hiểu hơn. Hoặc nếu như mà cần thiết thì bạn cũng có thể là sử dụng, ờ, Google Dịch chẳng hạn, đấy. Thì, ờ, thời buổi công nghệ nên là có rất cái nhiều cái, gọi là, ứng dụng, những cái, gọi là, công cụ hỗ trợ cho cái việc này nên là mình nghĩ là nó sẽ có thể giúp cho bạn sớm hòa nhập được cái môi trường mà bạn đang sinh sống.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ừm. Mình Nước ngoài. Ừ. Rồi, hiểu. Ừm, ừm. À, thực sự với bạn luôn là đây là một trong những cách mà mình nghĩ cũng rất là thiết thực luôn á bạn, tại vì nhiều khi á là nó cũng theo bản năng lắm. Thì thì thì mình có thể học những cái câu rất là ngắn, rồi là mình cũng có thể là dịch thuật ra và những cái câu đó rồi cũng như là luyện tập một cách thường xuyên hơn, nên nếu như phụ thuộc vào vào cái công nghệ quá hoặc là phụ thuộc vào cái cái ai nhờ ai đó giúp đỡ thì mình thấy rằng nó cũng bản thân mình cũng hông học được gì nhiều á. Thành ra là cái cái cách mà bạn cho mình rào thực chiến, ờ, và nó đi rất là dễ dàng tiếp cận luôn, rồi mình cũng sẽ cố gắng để mà áp dụng thử cách đó xem sẽ sẽ sẽ như thế nào. Ừ, ngoài ra thì còn cách nào nữa hông bạn? Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Chính xác luôn! Đúng rồi, chính xác. Ừm hứm. Đủ rồi. Thực tế thì, ừm, ngoài ra thì cũng như là mình đã có chia sẻ ban đầu về cái câu chuyện là, à, có những cái cộng đồng người Việt ở đó chẳng hạn, hoặc là có thể là những cái, ơ, nhóm hỗ trợ dành cho những cái bạn mà mới bước sang cái quốc gia đó, thì cụ thể là Trung Quốc như là b nơi bạn đang ở, đấy, thì thực tế sẽ có những cái cộng đồng hoặc là những cái hội nhóm mà của những người đang sống ở khu vực đó. Thì bạn có thể là tìm kiếm nè, rồi sau đó là kết nối với họ để mà có thể là nhờ, nhờ có nghĩa là nhờ những cái sự trợ giúp của họ. Thì trên thực tế là ví dụ như mà mình mình nói chuyện với cái một cái người Việt và mình ví dụ như mình đang muốn hỏi một cái câu hỏi nào đó, và mình nhờ họ chỉ cho mình cái câu nói ở cái khu vực đó thì chắc chắn là nó cũng sẽ dễ hiểu hơn so với cái việc là mình nghe cái người dân bản địa, rồi sau đó là mình mình mình dịch ra mình tìm hiểu đúng một minh, đúng hông? <coughs> <clears throat> Thì ngoài ra á thì, ừm, nếu như mà điều kiện cho phép và mọi thứ nó thuận lợi thì bạn cũng có thể là tìm mà liên kết với những cái bạn mà, à, cũng là su du học sinh Việt Nam ở đang học ở trong cái khu trong cái trường đó với bạn, đấy. Thì khi mà, ờ, với những cái người có, gọi là, đồng trang lứa với nhau thì cái cách giao tiếp hàng ngày thì nó cũng sẽ đơn giản hơn, nó cũng sẽ dễ dễ mà trao đổi hơn, đấy. Thì đúng rồi, thì nếu như mà trong một cái khoảng thời gian nào đó nhất định, ví dụ như tầm 2 tháng, 3 tháng chẳng hạn gì đó, thì khi mà bạn đã ít nhiều, ý có nghĩa là đã ít nhiều đã quen biết được một vài cái, gọi là, một cái câu những cái câu, những cái từ mà thông dụng ở đó thì có thể là chuyển dần cái việc mà, à, sử dụng nói tiếng Việt rồi thành ra bằng cái việc là sử dụng nói tiếng Trung song song như vậy, để giúp cho bạn cái cách mình phát âm nè, rồi kể cả cái cách mình nghe, mình hiểu thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ lưu loát hơn. Và nhờ như vậy thì, ờ, mình tin là cái, gọi là, ờ, cái kỹ năng nghe cũng như cái kỹ năng nói của bạn nó sẽ được nâng cao và nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của bạn ở Trung Quốc nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
Ừm. Mình hiểu. À, vậy Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. À, ừm. Ừm, ừm. Mình hiểu, mình hiể Rồi. Ừm. Thật ra là những cái người bạn ở Việt Nam ở trường mình thì cũng hông có, <laughs> nhưng mà ở cái cộng đồng của của tỉnh của tỉnh, ơ, một cái tỉnh của Trung Trung Quốc á, thì nó lại có một cái du học sinh của tỉnh, ờ, thì chắc có lẽ là mình sẽ kết nối với những người bạn đó thì hy vọng rằng là những cái người bạn đó có thể hỗ trợ giúp đỡ mình trong thời gian ban đầu của mình. Và cảm ơn bạn những lời khuyên của bạn nha! <laughs>
À. Ừm. Dò. Ừm. OK bạn. Bye bye!
Tạm biệt!